あの、相手を責めない言い方についてお聞きしたいんですけども、具体的にどんなポイントがあるか整理して聞いてもよろしいでしょうか？
はい。 これね、難しいですよね。なんか、知らないうちになんか自分が正しい、この人が悪いからって無意識のうちにも、相手をなんか非難したり、なんでこんなことしたの？みたいな言い方をしてる時が、いや、自分にはたくさんあるなっていう風にちょ反省は、してるところなんです。
うーん。 はい。 ううん。 ああ。<laughs> でも、確かにそんなつもりがなくても、そう伝わってしまうかもしれないですもんね。
いや、そうなんですよね。だからもし相手をそう、ね、いきなり頭ごなしにね、非難したりとかしてると、その言われたしとってやっぱり、あの「うわ、なんか言われてるからって言い返さなきゃ」とかって、あの、自分を今度は防御する側にまうってしまう？だから、そ、ほんとはこう
うーん、うん。 はい。 うーん。 ああ、そうかもしれないですね。うーん。
うん、あの、感情的にもなりやすいし、なんか「あ、責められてる」って思うから「いや、そうじゃない」とかってこう、言い返したくなったりする方になるから、話がやっぱり私は、ま、本当はあの、話を聞きたいと思ってるのに、なんか言い方がやっぱりもう非難的になってるので、その話し合いができなくなって、え、しまうことがあって「また、ああ、また、やっちゃった」<laughs> とか思って。<laughs>
はい。 うん。 ああ、あ。 はい。 はい。 うんうんうん。 ああ。 いや。でも確かにその、批判しようとしてきているっていう相手に対しては、自然とこう、防御してしまって、うーん、こっちの言い分を言おう、みたいな形になってしまって、話し合いみたいな風になるのは難しいかもしれないですね。
はい。 そうですね、なんか相手もほんとにおっしゃる通り、感情的にね、なりがちじゃないですか。そんな自分のね、なんかやってないこととか、悪いっていうようなことを指摘されて、ま、その言い方も、まあ、もちろん最初から決めつけてるような、もう言い方だとね、だ人間だから、そこから最初から始められてしまうと、ね、カチンとくるじゃないですか。<laughs>
うーん。 はい。 そうですね。 うんうんうん。 はい。 <laughs> 確かに。 うん。はい。
で、最近あったのがね、あの、えっと、会社で、ええと、ま、会社が所有している車があって、皆さんが必要な時に、ま、それを利用して出張に行ったりとか、ええ、する車が何台かあるんですよね。
はい。 うんうん。 はい。
ま、営業の人が使ったり、あるいはえっと、ま、会社の事務所が何箇所かあるので、そこに行くときに皆さんが使用したりする車があるんですね。
うん。 はい。
で、あの、私のえっと、部下の人が、え、使ってその使ったあとがですね、ま、汚いというか。あの
うん、うん。 も。<laughs> 車の車内がですか？
あの、ね、くそう、車内があの、何か車の中でやっぱり、ま、運転してその例えばお腹が空いて食べるのは全然構わないんですけど、飲んだり食べたりね、そのこう食べかすとかが、あの椅子 <laughs> シートの上とかね、ちょっとあの、床のところに落ちてたり、ま、それがちょっとじゃなくて、ま、目立つんですよね。
はい。 うん。 はい。 お、お。<chuckles> あい。ふーん。 あの <laughs> ん、うん。 ああ、いや、自分の車じゃないと気が回らなかったのかもしれないですね。<laughs>
<laughs> それであの、えっと、車の中では、えっとタバコを吸うのって禁止になってるんですよ。会社のポリシーでね。でもその方はタバコを吸う人なんですよ。
うん。 ああ。はいはい。 うん。 あら。<laughs> もしかして。<laughs>
<laughs> そう、吸ってはいけないのに、あの、やっぱり匂いがつくじゃないでいくら窓を開けていても。ね。
うーん。 そうですね。 あの、吸わない人からしたら瞬間で分かっちゃいますよね。
そう、すぐ分かるでしょ。なんか少しタバコの匂いがやっぱりついてるので、ね。もう、まずはその。<laughs> 会社のポリシーで禁止されているタバコを車ん中で吸ってて、匂いが残ってたのと、ま、あのやっぱり食べかすが散らかってる。<laughs>
<laughs> うーん、そうですね。 はい。 うーん。 はい、<laughs> いや、そうですね。社内で誰が使うか、もうみんなが使える車っていうことですもんね。
それでやっぱりあの、私もその車私はその車の管理はしてないので、自分でその例えばその自分の部下の人が使った後をわざわざチェックはする、え、担当ではないので、それはあの直接は見ないんですよ。でも他の課の人が、ま、えっと、くし会社の持っている車の管理をしている課とか担当者がいて、ま、あの貸し出しであったりとか、ね、必要なえっと、え、修理とかね、する時はその課の担当の人がしているわけなんですよ。だから何かあった時にその担当の課の人から、え、私のところに来るわけですよ。
うん。 はい。 あ。 うんうん。 はい。 うん、うん。 はい。 ああ、あ、じゃあその時もその別の課の方から、こう申し送りというか
そう。す
こういうことがありましたっていう伝えられ方だったんですね。
そう、だからもうその、え担当の課の人も、このえっとこの例えば何月何日の点検時にこうでしたっていう、で、の貸し出しの記録はもちろん残っているので、誰が使っていつ使ったかっていうのが分かるので、ま、私のところに来るわけですね。その私の部下が使った後の、ま、点検があって、で、それで、もう食べ散らかしとですね、<laughs> わお。
ああああ。 はい。 うんうん。 はい。 うん、うん。 <laughs> ま、でもそれは、別の方に言われたっていうのは、もう特に本人にもしっかり伝えなきゃいけないところですよね。
そう、それで私もやっぱり、あの、他の部署から指摘をされて、自分の部署のこと言われてるわけだから「えっ」とか思うわけではないでか、その一瞬ね。ま、あの、もちろん自分の、え、部の人がええ、課の人がしたことで、ま、最終的には自分の責任、それはいいんですけど、やっぱりあの、わっ、こんな、うん、他の課の人に迷惑をかけてしまった私のね、あの、課の人がっていうふうに一瞬ちょっとなんかいらっと、葛藤とかいうか、い多分ね、その言われた時に、<chuckles> 感情自分がまず感情的になってたと思うんですよ。
はい。 ううんうん。 はい。 うーん。 <giggles> はい。 うんうん。 いや、しかもこう、内容が気をつければ済む話って思ってしまうと余計ちょっと「なんで？」ってなっちゃうかもしれないですね。
で そうなんですよ。特に、あの、簡単なことじゃないですか。食べ物ね、もし、あの、食べるのはいいので、ちょっと後でね、あの、車を返却する前にちょっと見ておいて、ね、あったらちょっと拾っておくとか？<giggles> で、あと、そのうん、タバコを吸うのはやっぱりこれはポリシーですからね、やっぱり守っていただかないと、ね。
うーん。 はい。 うんうん。そうですね。<chuckles> うーん、決まりですもんね。
そう。あの、でもタバコを吸う人はちょっとその時間が長くなっちゃったりすると、どうしても <giggles> 我慢できなかったのかもしれないので、まあ、だから、自分がまず感情的に受け止めてしまって、それをでも、その人に話をする時にも、やっぱりそのまま出ていたと思うんですね。
はい。<giggles> うーん。 はい。 うんうん。 ああ、なるほど。最初はどういうふうにお話されたんですか？
いや、私また多分イラッとしてたと思うんですよ。他の課が課から特に指摘をされてしまうと、自分が気がついてうん、自分が言うことならね、いいんですけど、他の課からなんか、ん、っていうのもあって
うーん。 やあ、そうですね。はい。 ううーん。
「今、こういうふうに言われたんだけど、どうしてやらなかったの」みたいな感じで、こういきなり <giggles> 言ってしまったんですよね。
うーん。 はいはい。え、その時相手の方はどういうふうに返してこられるんですか？
やあ、その時ね、なんかその人も、もうちょっと、あの、ま、顔の表情がピクッとこう、うん、あの緊張感が走って「いや」
はい。 うーん。
「吸ってませんよ」って一瞬言ったんですよ。
おおおお。<laughs> なるほど。<laughs>
<laughs> ま、でもな
そうですね。まあまあまあ。<giggles>
だから多分私が、そのね、そういう感情的に最初持ち出してしまったものだから、向こうもやっぱりね、そういうふうに反応ししたくなったのかなって、こう「せあ、なんか責められたら大変だ。言っちゃいけない、ああ、私、そんなことしてません」っていうとっさの
はい。 うーん。 思わず、<giggles> でもちょっとちょっとバレバレな嘘でしたね。
<laughs> <laughs> うーん、そうなんですけどね。ちょっとでも自分を、ね、その時焦って一瞬の、こう、その場しのぎじゃないですけど、うーんっていうふうになってしまったのかなっていうふうには思うんですけど、やっぱり最初の私の出方が、うーん、まず自分が感情的だったよなっていう。後ですごく反省をしましたね。その時、あのその人に言う時は「もう、あ、言われた。あの他のたんね、車の、えっと、担当の人からこういうことはすぐにその人に言って、ああもう、なんかなんとかしなきゃ」とか思ってすぐにい
うーん。 うーん。 はい。 うーん。
え、自分もね、あの冷静さを失っていたので <giggles>
<giggles> え、その方はその最初に伝えた時、一瞬吸ってないですっていう嘘をつきそうになったけど、一応すみませんっていうふうに話は終わったんですか？
いや、その時はもう「あ、いや、そんなことないです。吸ってませんよ」っていうので
はい。 あ、ほう。
て、私、その回答を聞いた時に、あ、<sucks teeth> しまった、なんか私の言い方が多分その、そういう風に自分が感情的でいきなり、ま、責めてしまうような、感情的な自分が感情的なもんだから、もう、もうすごく批判的なコメントになってるし、雰囲気もそういうのを作り出してしまってたから、あ、もうこの人もちょっと慌てて、まあ、ほんとのこと言えなかったのかってやって、それ、すぐちょっと反省したんですね、その時に。
うーん、うん。 うん。うん。 はい。 うーん、はい。
ま、多分その会社の記録からすると、その人しかないわけで、分かってるんだけれども。<laughs> でもまあ、いっかいその人もそういう風に言うと
<laughs> はい。 うん。
「あっ」とかって言いにくいような気もしたので、ね。あ「あ、でもよく考えたら、あ、そうでした」とかって言ってくれれば、私も助かったかもしれない。でもま、そこまでね、もう自分が悪かったところがあるので、今求めても、難しいかな。
はい。 うーん、うん。 はい。 おお。あ。じゃあ、一旦時間を空けようっていうことですか？
そうなんです。だから自分が反省点があったので、あ、このまま、すだとまた余計にどちらも感情的になりそうだし、まあ、続けるよりも、一呼吸置いた方がいいかな？って、その時思ったんです。
うーん。 うんうん。 ああ、なるほど。え、実際じゃあ、ちょっと時間を置いて、もう一回、お話されたんですか？
はい。しました。<laughs>
うーん。で、その時はどうなったんですか？
<laughs> いや、その時はね、あの、私も正直に、ま、あの時ちょっとね、なんか私の言い方も悪かったかもしれないんだけれども、あの、その、担当の人からこういう報告を受けたんですけど、どうだったんでしょうね？っていうその、あいじての方の、あの、話を、ええ、まず、え、聞いた方がいいかなと思ったので、そういうふうに、あの、いきなり、え、誰かから私はそういう報告を受けたんだけど、もうそれが、な、決めつけるようなことではなくって、ま、そのね、使った人の立場からのお話もちゃんと、ほんとに公平な意味で？
<laughs> うん。 うんうん。 あ、はい。 ああ。 うんうん。 うんうん。 はいん。ああ、なるほど。
ええ聞いてもほらうん、もう最初に私が決めつけて、一方の側からの話をその人にこう伝えるのではなくって、自分自身がまず中間で、ええ、公平でまだ決めないで、この人の話をまず聞きましょうっていうような、え、態度で望んだ方が話もちゃんとできるのかなと。
はい。 うんうんうん。 うん、ふん。 あん。 お、実際どうだったんですか？
いや、その時はだから「あ、いや私もあの時はすいませんでした」って。<laughs>
はい。 うえん。え、もう、いや実際私がやったことですっていう風に、すあの認められたんですか？
で、ね、あの、その後、いやそれで私も、あ、あの後ちょっと考えてみたんですが、いや、「確かにね、あの時吸ってました」って。<laughs>
はい。 <laughs> ああ、でも良かったですね。きっとご本人もむしろ本当は言いたかっただろうなっていう気がするので。
そうですよ。だからあの言いたかっただろうと思うんですけど、結局私のそのね、感情的なところとか批判的な攻撃的な態度で臨んでしまったので、多分言い言いにくいとか言いづらい、う雰囲気を作ってしまってたんだなというふうに、後からやっぱりすごく反省したんですよね。
うーん。 うーん。 ん。 はい。 ああ、じゃあ、やっぱり話す始めに感情的にならずに、こう決めつけずにあの状況を公平なかんうんと、視点ですかね。公平な視点から確かめるっていうスタンスでいくのが、相手に責められてるって感じさせないポイントっていうことですかね。
ま、私はこのケースでは、うん、本当にそのように思いましたね。こうやっぱり受ける側にしても、もうこの人は私が悪いって、ね、い一方的な話でもう既に決めつけてる、私の話は聞いてくれないんだって思うと、やっぱり自分を守りたくなると思うんですよね。ま、だってこの人は私が悪いって決めつけてるわけだから、あ、そうじゃない、言い返さなきゃとか、なんか自分のもうちょっとなんか説明しなきゃとか、だから言い訳がましくなってしまったり、ま、その場しのぎとかね、なってしまうのかなっていうこのケースからほんとに感じましたね。
うん。 うん。 うん。 はい。 うんうん。 うーん。 いや、でもそこまでしっかり考えて向き合ってくれるっていうのがすごく素敵な上司さんだなと思うんですけども、うーん、でも確かに <laughs> うん。
<laughs> まだまだ習っている途中です。自分の中ではばる申し訳なかったなとこの人に対して思って、はい、反省をしています。
<laughs> 攻撃をしない姿勢っていうのは確かにあのすごく心を開いてもらうのに一番近道なのかもしれないですね。勉強になりました。
えいやでも本当おっしゃる通りだと思います。まだまだ修行中です。
うーん。<laughs> 本日は楽しいお話をありがとうございました。